そうですね、なんか、現地に行って、あの、焦らずに済むように、ずっと頭でシミュレーションしながら、ままず着いたら、ま、お部屋を借りるんだけれども、どの辺に借りてとか、あの、なんかどういう風なね、その、ま、じゃあ、食事あの、コンコンロが、ガスコンロのところと電気コンロのとことあるみたいだけどとか、そういう、もうちっちゃいところまで、なんか、調べたりして、あの、ほんとに、もう、イメージングしてますね。はい。
うーん。 うーん。 はい。 うーん。 うーん。 はい。 うーん。 うーん、あ、いや、でも、それは、すごい素晴らしいですね。なんか、ね、皆さん、こう、突然そういう風に自分が想像してないあの、ところで、こう、移動の、そういうね、オーダーが入ると、ま、忙しくなるじゃないですか、今やってることも、仕事をしながら、ま、日本での生活も整理していったりとか、そのことによって家族との時間とか、お友達との時間も、あ、じゃあ、いなくなっちゃうんだったらご飯食べようみたいな、お誘いとかもいっぱいあると思うんですよね。
はい。 そうですね。なんか、あの、ほんとに、ひ日時が日時っていうか、日にちが決まってから、もう一度、ちょっと、すごい仲いい人たちには言ってるんですけど
うんうん。 はい。
あの、日にちが確定してから、あの、ま、正式にっていうか、公表しようかなと思ってるんですよね。で、うーん、それでやっぱり、その、家の整理とかも、ほんとに、今、始めてて
うんうんうん。 うーん。あ、ええ。 はい。
もう、こっちには、あの、ま、最低でも10年は戻らないんで
あ、もう、そういうのが決まってるんですね。うん。
はい。なんで、その、もう、ちょっと、色々、家の中のいらないものとかあとは、その、お洋服とかも、冬のお洋服とかで、ま、コート類とか、毛皮類みたいな、そういう、その、なんか、あったかいものっていうのは、もう、向こうに行ったら使わないんで
うーん。 うーん、うん。 うんうんうん。 そうですよね、ああ、そういうのもありますもんね、うーん。
うーん。 はい、かなり整理して、なんか、フリマサイトに出したりしてます。
うーん。 うーん。すごいです。え、ね、なんか、3月、4月っていって、まだ時間あるようですけど、実はすごい、もう、あっという間に来てしまうんですけど、ね、計画的に、もう、そういう風に動かれているっていうのは、他ね、い普通にの人はなかなかできないと思うので、ちゃんと、なんか、自分の心の整理をしながら、物理的な、こういう整理も、こう、同時にされてるっていうのは、すごい、こう、なんか、素晴らしいことだと思います。

そうですね、何かその、やっぱり冬がないとかそういったね、その日本が恋しいなって思うことも、もうほんとに想像できるんですけど
はい。
ま、違う面で、やっぱり世界のほんとに今中心になっていくようなとドバイっていうのは都市なんで、なんか、そこでね、ま、チャンスをいただいて、その、どんな風なるのかなっていうワクワク、もちろんそれと、やっぱり英語しか通じない場所で、英語っていうか、ま、もちろんアラブ語は私、喋れないから
うーん。 うーん。 はい。
うーん、まあ、私の英語力でね、その、大丈夫なのかなとか思うこともあるんですよ。やっぱり最初のその契約のね、色んな契約とかしていかないかいけないんで。
うーん。 うーん。 ああ、そうですね、うーん。
だから不安な面もいっぱいあるんですが
うーん。
あの、まあ、ワクワクの方が、まあ、多いかなっていうのはありますね。
うん。 大きい、ね。うーん。でも今からね、色々もう調べてらっしゃるって仰ってたので、だんだん、まあ、その、元々、あっ、ドバイに行くのか、っていう驚きをもう受け入れて、心の整理は徐々に出来てきているのかなっていう風に、おん、お伺いしたんですけど、なんか、そうやって、ね、凄く勉強熱心ですし、こう、凄い頑張り屋さんの所があるので、きっとそういう今、ね、リサーチをしてる部分っていうのは、現地に行ってもしっかり役立つんではないかなと思います。
はい。